जी। जी।
और कह लें, बिल्कुल सही सुना था। अभी मतलब आप कह लीजिए कि 1950 से 60 के दशक में 2 गाने आए थे। एक था, चलिए रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। और दूसरा था, अपना अ, क्या नाम है अ, जाने वो कैसे लोग थे, जिनके। थोड़ा-सा, देखिए, अब आगे आ जाइए, तो मतलब आपको कितने सारे गीत मिल जाएँगे अ, है ना, कौन-सा है, शाम मस्तानी। मतलब आप बता दीजिए कि वो जो संगीत है, ये सब संगीत उस दौर में आए थे, जब शायद से, जो है ना, कह लीजिए इतने अच्छे-अच्छे जो म जैसे माइक होते हैं आज के दौर में, या इतने ज़्यादा उपकरण होते हैं, इतने ज़्यादा कुछ है ना, टेक्नोलॉज़ि नहीं हुआ करती, ये सब उस समय में हुआ था। अभी आप कह लीजिए, आज के इस दौर में सब कुछ है, आपको उपकरण चाहिए, उपकरण लीजिए। आपको, है ना, बिल्कुल साउंड-प्रूफ़ कमरा चाहिए, देखिए, आप वो ले लीजिए। पर आपको ऐसे संगीत नहीं मिल सकते हैं और आप कह रहे हैं, देखिए, वर्तमान गीतों की बात, तो वर्तमान में जो है, जो भी गीत आ रहे हैं, तो देखिए, ये बात मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि ये बात, ऐसे हो सकता है, देखिए, आप भी बिल्कुल मानें कि मेरे को नहीं लगता कि आपने कोई ना, ऐसा नया गीत ऐसा आपको मिला हो, जो कि बिल्कुल आपके दिल को भा गया हो। हो सकता है, आप कभी, देखिए, सुनना भी पसंद करेंगे, आप पुराने गीतों को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, नए की बजाय।
जी। अरे! हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी अ, देखिए, जैसे कि आपने बताया ना कि जो 1950 से 60 के द दशक में, वो जो गाना आया था, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो ये गाने को जब हम सुनते हैं ना, तो अलग ही अनुभूति होती है हमें। ऐसा लगता है, अगर स्पेशली इस गाने को हम रात में सुनें, है ना? तो ऐसा लगता है कि बस हम किसी अलग ही दुनिया में चले गए। मैं ना, बिल्कुल अग सुनना चाहूँगा, अगर आप कोई एक लाइन, अगर मुझे आप सुना दें इसकी ना, तो बिल्कुल मैं तृप्त हो जाऊँगा।
हुँ, हाँ जी। अरे, वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! अ, तो देखिए, मैं को सबसे अच्छी जो इसकी पंक्ति लगती है, वो यही लगती है, कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझ से रूठे। रहे साँस जब तक, ये बंधन ना टूटे। मतलब आगे की जो पंक्ति आती है ना, वो जो महिला कलाकार गाती है, "तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है।" और मतलब माफ़ कीजिएगा, जो है, मतलब अभी थोड़ा-सा मेरे गले में दिक्कत है, तो है ना, अब इतना अच्छे से मेरे को नहीं लगता, मैं गा पाया, तो इसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा। पर एक बार को मैं वैसे आपको ये भी बता दूँ कि ये जो संगीत है, मैंने सबसे पहले रीमिक्स में सुना था, जो कि सनम ने करा था। शायद से आपने नाम सुना होगा सनम का। हाँ, मैंने अ, बहुत अच्छे, मैंने सबसे पहले उनके माध्यम से ही संगीत को सुना था, और जब मुझे पता चला कि, "भई, ये तो पुराना संगीत है।" तब ना, कहते नहीं हैं, बिल्कुल, मैंने जाकर सुना। मैं कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल, वो होता नहीं है, हक्का-बक्का हो कर के दाँतों तले उँगलियाँ दबा ली। मैं कह रहा हूँ, "यार, इतना सुंदर संगीत, मतलब उस दौर में होता था, आज के में तो मतलब कुछ मुकाबला ही नहीं है।"
जी। मुझसे रूठे। अम, अ, छूट जी। हुँ। हाँ। जी। अच्छा। जी, जी, सनम पुरी। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।